जी, दरअसल, मैं आपको बताऊँ ना, तो कुछ दिनों से ना, मतलब मैं ये एक तरह से ना महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ना, जो मतलब पैसे हैं ना, वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं और आखिर में ना, कहते हैं ना, किसी मतलब सेविंग्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले जो हैं, वो हर कोई ना बचत करता है। पर मेरे साथ ना, समस्या ये है कि मेरे ना, मतलब महीने के अंत में आते-आते ना, मैं देखता हूँ कि कोई मतलब मेरी सेविंग्स होती नहीं है, कोई भी बचत नहीं हो पाती है और कहते हैं ना कि मतलब इतना ज़्यादा खर्च जो है, हो जाता है कि इ पता भी नहीं चलता कि पैसे आखिर ना, जा कहाँ रहे हैं? और फिर थोड़ा कहते हैं ना, कि फिर एक तरह से अपने पास बचत ना हो ना, ऐसा कोई फंड ना हो, तो थोड़ा फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो यार, कि कोई मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, जब एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो शायद उसके लिए बचत करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पर मैं सोचता तो हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, मेरी खर्चों की आदत कैसी है या फिर क्या कारण है, लेकिन ना, मेरे महीने के अंत में ना, ये पैसे बच नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या?
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी बात और ये वाकई में, आपको जो इसके चक्कर में जो चिंता हो रही है, वो भी बिल्कुल स्वाभाविक है और शायद आपकी चिंता यही है कि अ, या तो आप खर्च पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि आपके पास अंत में पैसा नहीं बच रहा है, तो अ, ये बिल्कुल जायज़ है। तो मैं 1 आधा सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप उम, अगर ये बताना चाहें कि आपके ज़्यादातर खर्च किस चीज़ में होते हैं? कभी आपने कोशिश की है, इसका हिसाब लगाने में कि ज़्यादातर जो आप खर्च कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर हो रही है, खर्चे?
अच्छा। जी।
खाने-पीने में, पहनने में, जी।
जी, मैं आपको हुँ, हुँ। मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे लगता है ना कि मेरे साथ-साथ ऐसा है कि मतलब जैसे ही ना मेरे को, जैसे अपना कोई वेतन मिलता है, जब भी पैसे आते हैं ना, तो वो ना, ऐसा कोई ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी ना पैसे खर्च कर देता हूँ, थोड़ा खर्चीला ज़्यादा हूँ। अब वो पता नहीं, एक तरह से कहते हैं ना कि मेरे मतलब नेचर में ही एक तरह से इन्टिग्रेटिड है कि मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर ये भी है कि जैसे ना, कोई भी जैसे कोई सामान दिख गया या फिर मैं घर बैठे-बैठे बजट कहते हैं ना कि कोई चीज़ देख रहा हूँ, फ़ोन वगैरह पे कोई बढ़िया-सी प्रॉडक्ट मिल गया, तो बस मन करता है कि पास जाके खरीद लूँ। और क्या होता है ना मेरे साथ कि मैं ना ज़्यादा सोचता नहीं उस बारे में कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है या फिर एक तरह से कह सकते हैं ना कि लोग जब खरीदते हैं, तो वो देखते हैं पहले कि, "चलो, ठीक है, मेरा बजट है या फिर नहीं है? अब ये चीज़ मेरे काम आएगी या नहीं आएगी?" और तब कहते हैं ना कि सारे डिसीज़न लेते हैं, वो मतलब सोचते हैं, उसके बाद जाके डिसीज़न लेते हैं कि खुद से खरीदना है या फिर नहीं खरीदना? मेरे साथ बड़ा उल्टा है, मैं ना सीधा जा के पहले खरीद लेता हूँ और बाद में देखता हूँ कि ये चीज़ मेरे काम आ रही है या नहीं आ रही है? तो वो मुझे लगता है कि उस वजह से ना, थोड़ा-सा मतलब मेरा ना खर्चा ना, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरी वेतन है, वो कम है, मतलब वेतन भी ठीक-ठाक है, लेकिन वही बात है कि शायद मैं ना, वो संतुलन नहीं बना पाता, तो ऐसा लगता है कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन उस उसी समय ना, मतलब हाथ में आते हैं और वही निकल भी जाते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से ना, इस आदत को थोड़ा-सा कम कर सकता हूँ? कैसे मैं अपनी बचत को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ?
जी। हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी। जी। हाँ। <chuckles> जी। जी। हुँ। जी। जी। जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात और देखिए, सबसे इसमें बेहतर बात तो ये है कि आप अ, खुद ही इस चीज़ पर एक नियंत्रण, एक कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, एक कदम तो आप इस तरफ उठा ही सकते उठा ही चुके हैं। अगर आपने सोच लिया है, तो आप कुछ ना कुछ इस दिशा में ज़रूर करेंगे। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि अ, कोई खर्चे ऐसे हैं, जो कि आपके नियमित हैं, जो कि जिन चीज़ों में खर्चा होना ही है, चाहे वो बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है? क्या कोई ऐसे खर्चे भी हैं? और उसके बाद कौन स कितने खर्चे मतलब अगर हम सैलरी को, हम आमदनी को देखकर चलें कि भई, हमारे 50% खर्चे तो वो हैं, जो कि हम ना चाहकर भी आपको लगता है कि वो होंगे ही होंगे। वो बिल हो सकते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हो सकती हैं। फिर समझ में आएगा कि कौन से खर्चे हैं, जहाँ पर संतुलन या जिनको हम एक नियंत्रण में कर सकते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, ज़रूर, मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले ना, मुझे लगता है कि जैसे, जिस कमरे में मैं रहता हूँ ना, तो वहाँ का जो किराया होता है ना, तो वो मतलब एक ऐसा खर्च है, जो उससे तो मैं, ख़ैर, मैं बच बच नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर महीने वो किराया देना होता है। तो वो भी एक बात है और दूसरा कि जैसे ना, कुछ जो खर्च होते हैं ना, जैसे मैंने जो अब अलग-अलग ये जो ऐप्स वगैरह हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, इनके जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसपे भी ना, वो उनका जो बिल होता है ना, वो महीने के अंत में जाकर ही जेनरेट होता है। तो उनके भी जो पैसे होते हैं, वो उसमें जो एक तरह से खर्च जाते हैं और फिर वो तो ऐसा है कि हर महीने ना, एक तरह से ऑटोमैटिकली खुद ही जो है, डिडक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसा खर्च है ना, जो थोड़ा-सा <chuckles> मेरे पे थोड़ा ज़्यादा एक तरह से ना बोझ डालता है, एक वो बर्डन की तरह रहता है, और मेरा ऐसा थोड़ा ये भी है मेरे साथ कि खाने-पीने में भी ना, मेरा मतलब मैं बताऊँ, तो काफ़ी खर्चा होता है। मतलब क्योंकि कई कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे समय नहीं है, तो तुरंत बाहर से ऑर्डर कर लिया अल और फिर उसमें ये भी है कि उसमें भी ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ कि अ, कोई अच्छी डील मिल रही है या नहीं मिल रही बस जो दिखा कि, "हाँ, ये अच्छा लग रहा है, इसको खाना है आज।" तो तुरंत जो है, वो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, मतलब कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा कि एक-एक दिन में ना, ये जो खाने-पीने के ऊपर ये जो पैसा खर्च होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर अगले दिन मैं वही चीज़ क्या क हो सकता है कि मैं एक दिन मैंने कुछ बाहर से ऑर्डर किया, अगले दिन मैं दोबारा उसे वापस ऑर्डर कर दूँगा। तो ऐसे में ना, मतलब ये कुछ ख़र्चे, मुझे लगता है, जो मतलब मैं रोज़ाना तो करता ही करता हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना नियमित रहता हूँ और फिर महीने में अंत में जाके मुझे पता चलता है कि देखो, मैंने कितने सारे खर्च कर दिए, जिसको मैं शायद कम कर सकता था। तो ये दिक्कत रहती है।
हुँ। जी। बिल्कुल, जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि चलिए, आपको महीने के अंत में ही जाकर, पर आपको एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि, "हाँ, शायद खर्चे हाथ से ज़्यादा हो रहे हैं और हाथ से चीज़ें निकल रही हैं।" तो अ, इसके लिए क्या हम ऐसा कुछ करके देखें कि अगर आप एक अ, चाहे कोई ऐप की मदद से या अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक करें, काफ़ी हद तक तो देखिए, आपके खर्चे ऑलरेडी ट्रैक में हैं। आपको पता है कि अ, मकान का किरा घर का किराया है या बिल हैं या जो ऑटो-डिडक्शन में आपने बोला, चीज़ें कट जाती हैं, वो तो ज़ इ ज़रूरी खर्चे हैं। पर अगर हम ग़ैर-ज़रूरी खर्चों को अगर हम अलग सूची बना लें, तो शायद आप ये पहचान पाएँ कि भई, इन ग़ैर-ज़रूरी में से अगर हम इनका बजट बना लें कि चलिए, ग़ैर-ज़रूरी अगर बाहर का खाना आपको लगता है कि हाँ, ग़ैर-ज़रूरी है, तो अ अगर हम 2000 या 3000 या कोई भी एक अपने हिसाब से एक अगर हम अमाउंट रख दें कि इससे ऊपर नहीं करना, तो आपको लगता है, इस तरह से कोई सूची बनाने में आपको मदद मिलेगी? कया आप ये करना चाहेंगे?
जी। हुँ, हुँ। जी, मुझे ना ज़रूर ऐसा लगता तो है कि शायद, ये अगर सोचिए, ये बनाऊँ ना, या फिर चीज़ों को मतलब थोड़ा-सा ट्रैक करूँ, तो हो सकता है ना, मुझे मतलब मेरे लिए ये फ़ायदेमंद तो रहेगा, क्योंकि अक्सर तो यही होता है ना कि मतलब खर्चे जो हैं, जैसे छोटे-मोटे खर्चे होते हैं ना, जो दिन अ, हर दिन के जो खर्चे होते हैं, उनका पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको कभी हम अ, ट्रैक करते भी नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे, जब महीना एंड होने वाला होता है ना, और जब हम सब कुछ हिसाब लगाने बैठते हैं, तब पता चलता है कि मतलब इतने जो छोटे-छोटे खर्च थे ना, वो आखिर में अंत में जाके मतलब कितना बड़ा एक अ, अमाउंट की इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो उसमें ना, मतलब थोड़ी दिक्कत आती है, फिर लगता है ऐसा कि, "क्या मतलब कि इन छोटे खर्चों को क्या रोकना मतलब एक सही तरीका रहेगा या फिर, क्या ये रोके जा भी सकते हैं?" तो मैं तो ख़ैर उसे बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता तो है कि शायद ये तरीका ना काम आएगा, फिर मैं अभी से चीज़ों को थोड़ा-सा ट्रैक करने लग जाऊँ।
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, ये एक अच्छी आदत रहेगी, इसके अलावा एक चीज़ आप और कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आपकी ये जो आपका वेतन है, अगर वो जिस बैंक अकाउंट में आता है और आजकल ज़ि अ अ अ, अक्सर लोग डिजिटल रूप में ही खर्च करते हैं अ, यूपीआई वगैरह, तो आप एक ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप कुछ एक हिस्सा, अपनी एक सेविंग के लिए छोड़ दें, जो कि आप ये देख लें कि, "अगर इस महीने मैं अ, एक अ, उदाहरण के तौर पर अगर मैं ₹100 बचा पाया, तो अगले महीने शुरुआत में मैं इसे जमा कर दूँगा।" तो आप ये कर सकते हैं कि आप उतना ही पैसा उस यूपीआई वाले अकाउंट में डालें, जिससे आप खर्चा करते हैं और कुछ अकाउंट पहले से ही छोड़ दें आप बंदी वाले में। तो आपको शायद एहसास ही नहीं होगा। होता क्या है, जब हमें पैसा दिखता है, तो हमें वो एक कग चुलबुलाहट-सी होती है कि, "चलो यार, खर्च कर सकते हैं।" ये भी आप कोशिश करके देख सकते हैं। तो शायद इससे आपको मदद मिले। साथ ही अगर आप चाहें, तो अतिरिक्त कमाई के विकल्प आप ऑनलाइन और ढूँढ सकते हैं। अगर आपके पास समय है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है, अगर आप आज़माएँगे, तो शायद आपको अ, अपने खर्चों को खुद से ट्रैक करना और उन पर एक नियंत्रण करने में शायद मदद मिलेगी।
जी। अच्छा। हुँ। ज़रूर। हाँ। जी, मैं समझ रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि शायद ना, अगर इन सभी सुझाव को मैं एक तरह से अपनाने की कोशिश करूँगा, तो शायद अब मुझे ना, थोड़ा-सा सेविंग भी मैं कर पाऊँगा, जो मेरे बचत बच नहीं रही थी ना, अब शायद उस परेशानी से तो मैं थोड़ा-सा बाहर निकल ही जाऊँगा। मैं इन सुझावों का ना आपका बहुत आभारी हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद।
जी। जी। जी, कोई बात नहीं।